Evet, aslında, ya, dediğin gibi mesela dişlere de çok zararlı. Ondan sonra, eee, bir de şey de var, ben bunu sonradan, hani, aaa, eee, öğrenmeye başladım. Aslında kahve çekirdeklerinin, hani, çoğunluğu Brezilya'dan, işte, Kolombiya'dan falan geldiği için, eee, karbon ayak izi ve su ayak izi noktasında da atıyorum, işte, çevreye karşı çok iyi olmadığını duymuştum. O yüzden kahve tüketimimi genel olarak da aslında azaltmaya çalışıyorum diyebilirim.
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Yani aslında başkası sadece sağlık veya alışkanlık değil, diğer sebepler de var senin için. Anladım.
Evet, birazcık daha evet, böyle, e hepsi bir araya gelmiş gibi oldu.
Hı hı. Eee, şeyi merak ettim. Eee, şimdi üniversite dönemlerinde bu final, bütünleme, o süreçlerde genelde üniversite öğrencileri çok fazla kahve tüketebiliyor. Sırf ders çalışabilsin ve motivasyonu yüksek olsun diye. Sen nasıldın o dönemlerde?
Hı hı. Evet, ben de onlardan biriydim. İşte, aslında şeyden bahsetmiştim ya, bu, emm, suda çözünen kahveler vs. Onları o dönemlerde çok fazla içiyordum. Çünkü ailemden uzaktım. Hani, böyle, eee, elimden de o zamanlar bir şey gelmiyordu. Böyle, pişirmektir, en basitinden kahve ya da, ne bileyim, şu an, işte, French Press'ler, efendime söyleyeyim, o farklı kahve makineleri falan o kadar popüler değildi evlerde. O yüzden o
Hımm, he, o o dönemdi diyorsun. <chuckles> Hı hı. Evet. He he. Evet. E, pahalıydı da o zamanlar daha da.
Evet, evet, tek içimlik kahveler, işte, o suda çözünen kahveler falan çok popülerdi. Onlardan maalesef çok içiyordum. Sonra, işte, eee, yaklaşık yalan olmasın ya, böyle bir 4-5 senedir falan öyle kahveler içmiyorum artık. Eee, çok zararlı olduğunu duymuştum.
Hı hı. Hıı. Onların zararlı olduğunu mu düşünüyorsun? Yani, yoksa tadını mı artık sıkıldığın için bıraktın?
Evet, evet. Eee, tat hiç yok ya. Tatla alakalı hiçbir beklentim yok açıkçası. Eee, sadece, eee, çok sağlıksız olduğunu, ııı, duydum. Bir de nasıl yapıldığını aslında yakın zamanda bir belgeselde de görmüştüm. Eee, genel olarak evet, çok şey değil ya, emm, sağlıklı ve insan vücuduna girmesi gereken bir şey olmadığını düşünüyorum.
Hı hı. Evet.

İş yerinde de mesela güne gidiyorum yine, eee, olabildiğince erteliyorum o kahvemi. Çünkü şöyle bir, eee, geyik vardı belki, eee, aşinasındır. Eee, "Güne kahve içmeden başlayamıyorum." diye. Bunu açıkçası Evet, bunu açıkçası, eee, dedim ki, hani, "Bu gerçektir." gayet, hani, t gün bir şekilde devam ediyor. O yüzden onu ertelemeye başladım. Eee, ve günde 1 tane kahveyle kendimi şirkette de kıyasladım, şey, pardon, sınırla sınırlandırdım açıkçası. Ama sonra, eee, şöyle bir şey duydum, eee, "kafein detoksu" diye. Eee, yaklaşık 1-2 hafta kadar hiç kahve içmedim. Yani, herhangi bir şekilde dışarıma eee, vücuduma dışarıdan, eee, kafein içeren bir uyaran almamaya karar verdim. Ondan sonra onu bir deneyeyim dedim daha iyi hissettiğini.
Evet, ayılamıyorum. Hı hı. Evet. Çok iyi. Hıı. Nasıl oluyor? Hıı. Ne kadar sürmesi gerekiyor bu detoksun? Yani, faydalı olabilmesi adına?
Ya, açıkçası, eee, şeyi tam araştırmadım, eee, "Normalde bunu insanlar ne kadar uyguluyor?" u. Ben sadece, eee, kafeinsiz yaşamın aslında insana iyi geldiğini, ruh hâlini, eee, düzelttiğini duymuştum. Kız arkadaşımda da gözlemlediğim için çünkü ne zaman kahve içse o mesela kendini kötü hissediyor gerçekten. Ondan s "Ben de bir deneyeyim ya." dedim.
Hı hı. Evet. Hıı. Onda bayağı belli oluyor demek ki etkisi. Öyle anladım. Hı hı.
Evet, evet. O yani, onun biraz psikolojik yanı da var. Kalp çarpıntısı vs. de olduğu için genel olarak kötü hissediyordu. Ben de dedim ki, "O zaman, eee, hani, ben de bir ara vereyim." Ben, işte, dediğim gibi 1 hafta 10 gün kadar gittim. Ondan sonra açıkçası çok büyük bir, öyle bir etkisini görmedim. Eee, ama vücuttan kafeini çıkartmanın da açıkçası çok sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Ya, sonuçta şey muhabbeti de var. Eee, kahve toleransın gelişiyor. Hani, artık n insanlar normalde kahveyi ayılmak için içiyorlar. İşte, 2 ta 2 tane kahve içiyorsun günde, artık 2.’nciye alışıyorsun, 3.’üncüyü istiyorsun. Bu sefer 4.’üncüyü istiyorsun.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. <chuckles> Hımm. Evet. Hı hı. Sürekli daha fazla isteniyor. Hı hı.
Evet, o yüzden birazcık daha, böyle, arada, böyle, ara veriyorum. O kahve reseptörleri zihindeki o beyindeki reseptörleri falan, işte, eee, çok fazla uyarmamaya, düşürmeye falan çalışıyor.
Ha ha. Zaman zaman detoks yapıyorsun o zaman belli bir aralıklarla. Yani, o zaman senin, eee, bu kahve alışkanlığını düzene sokmayı, bu kafeini limitlemeni, eee, birazcık sanki kız arkadaşın tetiklemiş ve buna, ııı, sebep olmuş gibi düşünebiliriz. Çok da iyi bir şey olmuş anladığım kadarıyla. Memnunsun çünkü sanırım şu an az tüketiyor olmaktan.
Evet, evet, buna başladım. Bence etkisi kesinlikle vardır. Hı hı.